Так, ну смотри, конечно, бывают такие моменты, когда что-то пошло не так и немножко вспылил или очень хочется вспылить, э, однозначно такое бывает. Но вот у меня
То есть это вот когда ты на нервах, да, наверное, говорим об про этот момент? Ага.
Да, да да да да, особенно когда так <chuckles> происходит. Слушай, ну, у меня есть, м, собственно говоря, несколько таких, а, техник, которые я периодически применяю для себя.
О, даже несколько? Классно, давай.
Н-да, да. Вот смотри, в последнее время я, а, использую дыхательную гимнастику, потому что вот для меня прям это такое открытие в последние, наверно, год, скажем так, стало. А, я это где-то
Мгм. Это какая-то прям определённая дыхательная гимнастика? Я, э, слышала, что их прям много разных.
М-да, да, да. Вот, э, мне я я несколько их перепробовала. Вот для меня, э, лично для меня подходит, эм, такой, знаешь, квадрат 4-4-4-4. Это Да, <chuckles> это, э, считаешь до 4 и делаешь вдох глубокий, потом останавливаешься, то есть з э э, задерживаешь дыхание, да, щ считаешь опять до 4, потом такой, х очень хороший длительный выдох на 4 опять, и потом опять останавливаешь ща тся на на счёт 4. Это не обязательно должно быть 4 секунды. Это именно твой счёт до 4, как тебе комфортно и удобно, м, чувствовать.
Так, расшифруй, пожалуйста. А, задерживает дыша дыхание, да? Ага. Ага, то есть секрет в том, чтобы все вот эти промежутки, они были равные. Сколько ты вдыхаешь, сколько выдыхаешь и сколько, э, задержку дыхания делаешь. Понятно.
Пры м Да да да да да. А. Потому что вот ты как бы сразу регулируешь свою нервную систему, и вот так вот резко получается. То у тебя был, ну, когда особенно, знаешь, когда вот, э, злость какая-то или ярость, или просто вот даже беспокойство, у тебя сразу дыхание такое: либо очень частое становится, либо, наоборот, ты как бы, ну, вот вздыха вдыхаешь. Да да да да. То есть вот так. И тебе нужно свою вот нервную систему каким-то образом быстренько привести в норму.
Мгм. Либо ты его задерживаешь, да, наоборот, замираешь такой. Мгм. Мгм.
И вот, собственно говоря, вот эта вот, э, дыхательная гимнастика, она очень сильно помогает. Причём, а, слушай, я недавно ещё, э, такой 1 совет услышала по этой гимнастике. Мгм. Вот именно конкретно по этой гимнастике. То есть не просто, э, вот проделать всё вот это вот 4-4-4-4, а ещё и лечь на пол.
По дыханию. Ага.